Uy, alam mo, meron akong, ah, gusto sanang hingin na 'baga papaano ko ba maaayos 'to, eh. Medyo nagiging, ah, disorganize na ako lately. Meron kasi akong ano mo um, tawag dito, meron akong mga nakabinbin na proyekto. Personal na project kasi gawa nung aking, ah, sasakyan medyo may problema, eh. At ma masasabi kong naantala na, natengga na, kumbaga baka nga na-stuck up na 'to dahil, ah, ewan ko ba. Siguro dahil papasok ang December tapos ngayong December na, busy na, ayan na nga. At dagdag pa dun, eh, kumuha ako ng ano, na nabuhay yung aking, ah, raket, side hustle side hustle ko, yun. Na nabuhay kasi, eh, sayang naman gawa ng ito, eh, ah, tawag dito, ay dagdag kita, ika nga tapos mal ma okey naman kasi siya, eh. Kailangan mo lang talaga ng oras, flexi naman siya. Tapos, eh, kumbaga wala pa namang okey naman yung basta hangga't nakapag-produce ka ng ano, ng datos, eh, mababayaran ka. Kaya nga 'pag wala kang ginawa, wala kang kita yun lang. As simple as that. 'Baga output base. Ang problema ko, eh, bukod dun, tapos actually, yung gusto ko ngang na natengga nang, ah, pag-asikaso ko sa sasakyan, eh, bukod dun, eh, pati nga yung regular kong kumbaga, ehersisyo ay nawala na rin. So, di ko alam kung papaano ko ngayon, ah, i-o-organize lahat na sana, eh, magampanan ko pa rin lalong-lalo na yung sa sasakyan, eh, mukhang kailangan ko ng bigyan ng atensyon. Eh, gusto ko sana maging maayos yung, ah, yung maging, ah, regular na routine ko kung papaano ko i-o-organize lahat 'to, ayun.
Oo. Oo, like? Mm. Mm. Busy ka. <chuckles> Negosyo, di ba? Ah, okey. Oo. Mm. Mm. Oo, tama. Mm. Oo. Mm. Oo, tama. Oo, oh, okey. Pero, ah, matanong ko lang 'no? Yung sasakyan, eh, sa'yo mismo ba or nire-repair mo?
Mm. Oo, sasakyan ko, ah, na medyo natengga na, eh, kasi nagkaroon problema noon, hindi ko naharap tapos biglang, nagulat na lang ako eto na pala. <laughs> <gasps>
Sasakyan mo mismo. Oo. <laughs> Oo. So, anong ginagamit mo ngayon na service?
Ah, actually kasi, um, buti na lang, eh, at ako'y work at home yung full time ko at yung akin din namang, ah, raket, eh, halos sa harap lang din ng kompyuter at nataon din na, itong mga wala pa yung pupuntahan ko talagang, ah, kumbaga salo-salo at yung sa side naman ni misis, eh, siya na lang muna ang pinapupunta ko. Kasi nga, um, meron kasing tawag dito, meron nga akong raket na 'to, kumbaga sayang yung opportunity, eh, na dadagdag yung kumbaga tulong pinansiyal ika nga, eh, magkaroon ng extra at ma makatulong pa sa mga bayarin pa. So, hindi pa naman gano'n kaimportante yung mga pwedeng lakarin. Sa opisina naman, eh, ewan ko nakalimutan na yata nila yung pasko baka wala pang nasasabi kung kailan yung, yung aming, ah, kung magkakaroon ba ng year party or what 'di ba. Pero yung bonus naibigay naman na. So, wala akong masyadong lalakarin. Ah, pero itong pagpasok ng unang linggo ng Enero 'tong bagong taon, diyan kami magkakaroon ng kumbaga parang yung, reunion ng pamilya ko, sa side ko, at isasabay na rin do'n sa selebrasyon ng kaarawan ng nanay namin. So, 'yan baka mangailangan ako ng sasakyan talaga.
Hmm, oo. Mm. Mm. Tama. <laughs> Bonus. Ah, okey. Ah. Oo. Mm. Mm. Oo. Ah, oo kasi <sniffs> ang sasakyan naman is needs talaga natin 'yan, 'di ba? Kasi, lalo na kung emergency anong gagamitin mo? Pero, 'yon nga, uh, sa araw-araw as in ba wala kang break <chuckles> puro trabaho, gano'n ba ang inaasikaso mo every day?
Hmm. Hmm, ag kumbaga kwento ko na lang din kasi 'yung lately na nangyari sa akin. Well, balikan ko muna 'yung nabuhay 'yung proyek side project ko 'yung side hustle ko ika nga. Eh, ano kasi nung nag-umpisa to, um, di ko alam October yata? Kung hindi ako nagkakamali. Pero nung mga panahon na 'yon, eh, 'baga nasa, ah, inaayos pa pinupulido pa lahat ng mga polisiya kung papaano kailangan na datos na i maibigay namin. So, medyo hindi pa kumbaga masasabi na talagang, ah, 'yung, ah, rules ika nga't papaano mo k tatapusin 'yung, ah, task, eh, pulido. Pero dahil do'n, medyo nangangapa-ngapa lahat. So, hindi nagiging swabe 'yung, ah, oras ng trabaho ko at depende pa 'yon kung, ah, kung meron akong makakasamang makakatapos nung, ah, ng datos na 'yon na kailangan so, talagang sabog-sabog hanggang sa, dumating 'yung time na naging okey na at ano, at ang nangyari naman, eh, inalipin na ako ng salapi. <chuckles> Talagang naka-focus na ako do'n. So, ang full-time ko is 6:00 ng umaga hanggang 3:00 tapos sumusundot ako pagkatapos nung side project nga, dahil sayang nga, eh. Tapos buti nga noon, eh, nakakapag-walking pa ako kahit papaano kaya lang ngayon talaga. Siguro, eh, dahil, ah, 'yun nga, nagiging alipin parin ako ng salapi, dahil sayang nga baka mamaya mawala kasi't tapos 'yon nga minsan, eh, kinakain ako ng antok. So, 'yung gusto kong gawin sana sa sasakyan nakakalimutan ko na lagi Diyos ko, ewan ko ba? <chuckles>
Oo. Hmm, sig sige. Hmm. Mm. Oo. Mm. Hmm. Oo. Hmm. Oo. Tama. <chuckles> Oo. So, yung time mo sana na gagawa ng sasakya ay ire-repair yung sasakyan, yun na yung time mo sa pagtulog, 'di ba? Kasi kailangan mong humabol, 'di ba? Oo, ang hirap naman 'yan.
Mm, totoo. Tapos, eh, dagdag pa dun, eh, yung talagang mekaniko ko sana dito kasi mahirap din ipagtiwala kasi yung sasakyan sa hindi talaga gamay na mekaniko. Mm. So, yun, eh, hindi rin nagiging available. Ayun pala, oo, kaya medyo na-is na napa kumbaga, nakakaligtaan ko. Kasi nung nakausap ko siya noon, eh, sabi niya hindi siya available, balikan kita, sabi niya kung ano. Tapos nag nagsubok ako, nagtingin ako dito sa lugar namin ng ibang mekaniko na sa tingin ko okey, eh, ganun din. Di ko alam kung baka tambak din sila ng trabaho sa talyer nila. So, yun nga gusto ko nga sana is yung papaano kaya magandang gawin kong routine para alam mo yun, ma mapapaglaanan ko ng oras 'tong sa sa sasakyan.
Mm. Hmm, oo. Sabagay, oo. Tama ka. Mm. Mm. <chuckles> Oo. Oo. Siguro ano, hindi ba puwedeng ano, maghanap ka ng mekaniko na puwedeng siya na lang ang pupunta diyaan, hindi kailangan na ikaw ang pumunta sa shop. Upang sa gayon ay mabantayan mo 'yong ginagawa niya, kung anong ki i tinatanggal, nilalagay niya sa sasakyan mo, 'di ba. Wala bang ganyan diyan sa inyo?
Ah, oo. Alam mo ngayon actually yung sitwasyon ng sasakyan, eh, ganun talaga yung kailangan eh. Yung kailangan talagang pumunta, kasi hindi na siya mapatakbo, mm, yun ang problema. So talagang hindi ko talaga siya mailalabas. So yun nga lang, eh, yun nga hindi ko pa ulit na susubukang, ah, i-reach-out yung mekaniko, kasi nga sabi naman niya sa'kin, eh, sabihin niya kung okey na siya or what. Pero, iniisip ko kung, yun nga, kung papa'no gusto ko sanang pasyalan din minsan, may magagamit naman akong e-bike, eh. Kaya lang, yun nga siguro dahil masyado akong kinakain nung, <chuckles> alam mo na yung opportunity na kumita ng extra.
Ah, okey. Oo. Oo, oo. Mm. Ah, oo. Siguro, kung may mga leave ka naman, di ba? Saan mo dil ilinalaan yung oras mo kapag nagkakaroon ka ng leave or day off? Or wala kang day off? <chuckles>
'Di, actually, may bit may day off naman. Kaya lang, ah, minsan lalo't ito nakatapat kasi nga sa ano ngayon, eh, December, eh. Yung mga kailangan asikasuhin, yung pamimili, siyempre, yung mga panreregalo, alam mo yun? So, talagang dahil naman yung e-bike, eh, kayang-kayang puntahan yung mall, so yun nalang din ang ginagamit namin. So, talagang naawa din ako <chuckles> sa sasakyan ko dahil naisasantabi ko siya baka nga nagtatampo na 'to, eh. Kaya kanina actually, nung bago tayo mag-usap, eh, kumbaga binulungan ko siya, "Oh, teka lang, ah. Iisip lang ako kung papano ko ba maisisingit 'to sa, kasi masyadong nagpapaalipin na sa salapi yung, yung amo mo, ika ko nga. So, yun ang gusto ko sanang ano, yung masolusyonan talaga.
Oo. Mm, oo. Mm. Mm. Mhm. Hmm, mm. Oo. So, siguro ang maaari mong gawin kasi ma titignan mo yung mga talagang priority and least priority. And, una, dahil priority naman din 'yang sasakyan, isipin mo, ha, kung may emergency, kailangan ng sasakyan. Kung may pupuntahan ka, kailangan din ng sasakyan. So, baka kung maaari, ah, sa full-time 'di ba may full-time work ka?
Mm, meron.
O, siguro sa full-time work, okey naman 'yon hangga 6:00-3:00 PM, 'di ba, sabi mo?
Tama.
Oo. Tapos, baka yung side hustle mo, is i medyo i-lessen mo upang sa gayon, magkaroon ka ng time na i-repair ya ang sasakyan mo.
Alam mo tama ka, eh.
Baka puwede ang baka puwedeng gano'n. Kasi, siyempre kapag full time work ka naman diyan, mahirap mag mag paalam sa amo mo 'no. Pero, 'pag sa part time, hindi naman sigurong gaanong strict 'yan, yung part time mo 'no.
Oo.
Para baka sakaling ano, magkaroon puwedeng kunin mo yung time na 'yon, para pagtuunan naman yung sasakyan mo. Uh, mga ilang araw ba natata matatapos 'yang sasakyan, if ever?
Siguro, ah, kung magiging swabe ang lahat tingin ko kung hindi naman ganun katindi 'yung problema, eh, kayang tapusin ng isang araw 'to, eh, siguro. Pero kung siyempre depende kung ano pa 'yung magiging problema dun nalang magkakataluhan. Pero 'yung sinabi mong 'yun na, alam mo sa totoo, ah, siguro kailangan ko lang din marinig sa iba <chuckles> na totoo naman 'yung, ah, sa side hustle ko, 'yun ang talagang kumakain talaga hindi lang 'yung para sa oras sa sasakyan kundi pati ibang bagay, sabi ko nga pati ehersisyo, so
Hmm, oo. Oo. Oo. Oo. Mm. Oo, tama. Oo, kasi total ano, eh, total naman, hmm, 1 day or 2 days sabihin na natin, hindi naman niya siguro makunsumo 'no, 'yung kuku kung kukuha ka lang ng kahit konting oras para sa part-time mo para mag pagtuunan mo yaan tsaka puwede rin naman na ano i-try mo pa ring maghanap-hanap ng mga mekaniko kung hindi mo talaga maaaasikaso. Para sa gayon ay ma-lessen 'yong ma-lessen pa 'yong alalahanin mo, 'tsaka magkaroon ka na siguro ng checklist 'no, para makita mo do'n kung ano 'yong kailangan mong tapusin sa week na ito and next week, ano pa 'yong mga gagawin mo, kung wala kang gagawin next week baka puwedeng 'yon na 'yong time mo para diyan naman sa sasakyan baka puwedeng gano'n, 'di ba?
Kaya nga. Tama ka. Oo nga. Alam mo maganda 'yung sinabi mo at gagawin ko talaga 'yan, in fact, ah, mamaya din talaga isusulat ko na 'yung mga talagang dapat kong asikasuhin at isasang tabi ko muna 'tong side hustle. Anyway, sakto na lang dun, eh, bukas, eh, day off ko rin tsaka susunod na araw ibubuhos ko talaga lahat ng oras dun. Maraming-maraming salamat, ha.
Mm. Oo. Oh. Ah, oo, maraming salamat din ha, saan nakatulong ako kahit wala akong kaalaman sa pagre-repair, ah. <chuckles>
<chuckles> Malaki naitulong mo 'wag kang mag-alala at paalam.